Ah oui. Bah, ça révèle c'est ce que je je sais ce que j'aime, en fait, et je sais ce que j'aime pas.
Ah.
Mais ça ça fait commence à faire, heu, un moment, mais c'est vrai que même moi
Et qu'est-ce que tu aimes pas du coup dans un morceau?
j'aime pas quand c'est, heu, quand c'est assez plat, neutre et qu'il y pas de changement de comme ça, justement
Mmh mh. OK.
d'accords qui vont, heu qui qui, mmh, comment dire? Qui vont, heu, titiller mon émotion. Si c'est juste des accords bateau souvent, ça marche pas. Ou alors le jazz. Le jazz, je ne supporte pas le jazz, par exemple. Je suis je je n'y arrive pas. J'ai essayé, hein.
Pourtant le jazz, c'est pas, plat pour le coup.
Mais c'est c'est et c'est ça qui est bizarre. C'est pour ça je me dis: «Comment ça se fait que j'aime pas»? Heu. Je, je pense que c'est parce que j'ai essayé d'expliquer. C'est que je pense que c'est va ça va trop loin. C'est trop dans la démonstration: «Regardez, là je fais ça, je fais, je suis en majeur, ta, ta, ta, de toute façon mineur, ta, je passe en 7e, hop je passe en, je passe en 6e là, je passe en 2 10e, je passe en 11e. Je me». Oui mais attends, mais ça ne veux plus rien dire, quoi. Ça veut plus rien dire. C'est, c'est je On dirait qu'ils font des des gammes.
Ah. Ils ils montent trop, heu, oui Oui, encore une fois il y a pas de construction, en fait. C'est, heu, montrer tout ce qu'ils savent faire d'un coup. Exactement.
Non, il y a aucune construction. On sait pas où ils vont. Et je c'est ça. Et je sais pas où ils vont à chaque fois, surtout quand ils font des impros. Alors là, les impros! Ils s'amusent comme des fous, hein, sur scène. Mais moi, je je je suis pas dedans du tout parce que je sais pas où ils vont.
Mmh mh. En tant qu'auditeur, heu, tu ressens pas le même plaisir qu'eux ils ont à jouer, quoi. Forcément.
Ouais. Complètement, complètement. Je me sens à côté. Je je regarde des gens qui s'amusent, heu je préfèrerais être à leur place, en fait. <chuckles>
Oui. Sur scène, parmi eux.